Ah, okay, immagino, insomma la preoccupazione lì c'era. Ed è mai capitato magari che tu hai ti sei un attimino approcciata anche magari ai serpenti, nel senso ti sei avvicinata, uhm, a
Sì, sì, sì, ma ne ho maneggiati anche, cioè nel senso, vivendo ho vissuto per un periodo in Messico, quindi nel senso ne ho visti anche allo stato brado, ehm, s quindi
Ah. Ah, okay. E lì n non hai avuto neanche, diciamo, paura.
No, avevo la mia in realtà la mia coinquilina aveva la passione per i rettili, quindi ogni due per tre tornava a casa. Mi ricordo una volta, io avevo già la mia gatta con me, adesso ha 11 anni, e mi ricordo che il suo p ehm, pitone bolla, uhm, scappò dalla teca. A parte averla morsa sul naso durante un video, mhmm, su Instagram, che c'ho l'ho me lo son salvata e gliel'ho rinfacciato per i successivi 2 anni, perché faceva proprio ridere la cosa. Sì, no, lei lo tratta eh, vabbè, ho capito, lei dova doveva ancora dare da mangiare, lei si avvicina col naso, ehm sì, infatti
Mh-mh. Okay. Oddio. <gasps> Mh, beh immagino. Mh-mh. Mamma mia, è una cosa molto uhm, insomma, è, ehm, particolare. <chuckles>
Sì, no, ricordo appunto sto pitone bolla che era s mhmm, perso in giro per casa. Tra l'altro la casa era grande e le ho detto: “Dobbiamo trovarlo perché se lo trova Kawa, la mia gatta, è è un problema", è un problema perché ci si fa il suo buffet, diciamo. Però tornando ai ragni saltatori, ecco, neanche <smacks lips> sai, in Messico, dove appunto ci sono anche le tarantole, eccetera, non ho mai avuto problemi. Ho ho maneggiato scorpioni che trovavo in giro per casa, li mettevo, insomma, fuori dove dovevano stare, eccetera, eccetera. Quindi, e ehm, ecco, mia mamma ogni volta che pubblico una foto mi fa: “Ma che cos'è?” Io mio fratello ormai l'ha chiesto talmente tante volte che mio padre e che che mio fratello fa: “È Spiderman, mamma. È Spiderman.” Ormai ci siamo arresi al fatto che mia mamma non riesce a concepire il fatto che io abbia un ragno esotico come animaletto domestico.
Fatti. È un problema, giustamente. Sì. Sì. Mh-mh. Comunque <laughs> <laughs>

Dunque, oggi volevo chiederti, uhm, se hai un hobby, magari anche un hobby particolare, e come ci sei arrivato ad avere quest'hobby?
Allora, il mio hobby, in realtà che poi sono, i miei animaletti domestici, anche loro, a 8 zampe, sono i ragni saltatori. Sono i famosi j jumping spiders che vediamo in giro sparsi per i social media. Sono quei ragni con gli occhioni giganti, alla Disney, ehm, d tutti di tutti i colori, ecco, e, mhmm
Ah-ah. Ah! Particolarissimo. <chuckles> Mh-mh. Ah, okay. È una cosa molto interessate, e particolare, diciamo, come hobby.
Sì, assolutissimamente. C'è da dire che, ehm, io sin da piccolina, cioè, se penso proprio al primo ricordo, a contatto con un ragno, penso di aver avuto 6 o 7 anni, ehm, e quindi, e insomma, mhmm, ecco q quella sì, sì, sì, sì, sì, assolutissimamente, ehm, mhmm
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Diciamo eri m eri molto piccola, ecco. Okay. E la tua impressione qual è stata, insomma, quando sei stata a contatto, con ques
Ehm, beh, niente l'ho adottato, si chiamava "Tippi", era un ragno comune di casa e ha vessu ha vissuto felicemente in 1 bottiglia che avevo allestito con tanto di paglia, eccetera, eccetera. Ehm, somma, nel, ehm nel, ehm, e viveva lì, nella in c in camera mia, con me, insomma, quando ho capito ehm, arrivavano i moscerini li prendeva. Poi sai, crescendo, ovviamente coi soldi da adulti, diciamo, ecco, ehm, ovviamente cresci, e dici: "Mah, m magari espandiamo un po' i miei conoscimenti" e quindi io sono arrivata ai ragni saltatori.
<chuckles> Mh-mh. Mhmm, okay. Mh-mh. <giggles> Oka ma ci sono stati magari, non so, degli studi, t quindi sei mhmm, hai iniziato ad appassionarti, e quindi, hai iniziato proprio a studiarli, ecco, questi questa tipologia di ragni?